ช่วงเนี้ยค่ะ มีการปรับเงินเดือนนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาสักหลักพันเนี่ยแหละค่ะ แต่ก็กำลังคิดกับตัวเองอยู่เนี่ยค่ะว่า เงินที่ได้เพิ่มมาน่ะ จะเอาไปใช้ เอ่อ ซื้อของอะไรที่อยากได้ดี หรือว่าจะเก็บเพื่อเป็นเงินออมดีอะค่ะ มี มีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวเองค่ะว่า เราควรจะนำเงิน ไปใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเอง เป็นรางวัลให้ตัวเองไหม ที่เราอะฝ่าฟันจนได้ เอ่อ ขึ้นเงินเดือนมาขนาดนี้ แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะ เก็บไว้เป็นเงินออมดีกว่า วันหนึ่งอะค่ะอาจเงินเดือนขึ้น ขึ้นได้ก็ลดได้เหมือนกัน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งมี 2 ความคิดที่ย้อนแย้งกันอยู่ในตอนเนี้ยค่ะ ฮ เราอะก็เลยคิดว่า เราควรจะเก็บดี หรือควรจะใช้ดีนะ แบบเนี้ยค่ะ พอจะมี วิธีแนะนำให้บ้างได้ไหมคะ?
อือ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ อือ อ๋อ ได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะต้องแบบขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อันดับแรกเนาะที่คุณน่ะได้ขึ้นเงินเดือนนะคะ ซึ่งหลาย ๆ คนก็อาจจะดีใจเนาะ ถ้าแบบเราทำงาน แล้วเราก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเนี่ยนะคะ แล้วก็จะยิ้มหน้าบานสักนิดหนึ่งเนาะ และแน่นอนว่าทุก ๆ คนเมื่อได้เงินมาปุ๊บเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะใช้ ซึ่งจริง ๆ อันเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติเลยเนาะ หาได้เราก็อยากจะใช้ แต่ว่าก็ต้องแนะนำอย่างงี้นะคะว่า ก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยเหมือนกันเนาะ เราเข้าใจนะสำหรับคุณน่ะค่ะว่า อ้อ เราอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะ เราอยากจะอยู่ดีกินดีขึ้น แต่ตรงเนี้ยค่ะ ก็อยากจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะว่า ในส่วนของคำว่า แบบ เออ เราเอาไปยกระดับชีวิตเนี่ย สำหรับคุณ เอ่อ จะเป็นในด้านไหนบ้างอะคะ?
ค่ะ อา ขอบคุณค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ใช่ หายไปเลยค่ะ อือ อือ ค่ะ อือ ใช่เลย <chuckles> จริง ๆ ถ้าพูดถึงเรื่องยกระดับชีวิตอะค่ะ อาจจะเป็นรถคันใหม่ โทรศัพท์เครื่องใหม่ ที่อาจจะดูแล้วมันล้ำหน้ากว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ถ้า เป็นชิ้นใหญ่เลยเนี่ยค่ะ ก็อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่เนี่ยค่ะ ซึ่งตอนเนี้ยเราก็กำลังคิดอยู่ว่า "ถ้า ถ้ามันเพิ่มมาขนาดเนี้ย เรา เราพอที่จะยกระดับชีวิตได้ ได้ดีขนาดนั้นในเรื่อย ๆ ไหม หรือเราอะควรจะเก็บเงิน เพื่อเป็นเงินลงทุนในชีวิตในลำดับต่อไปดีไหมอะค่ะ?" มันก็มี 2 ความคิดเนี้ยอยู่ในใจนี่แหละค่ะ ก็เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลยค่ะ ไม่รู้จะเลือกอันไหนก่อนเลยอะค่ะ?
อืม ค่ะ โอ้โฮ! อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ แต่อันนี้ก็ต้องขอชมก่อนนะคะ เพราะว่าอย่างน้อย ๆ อะค่ะ คุณก็ยังรู้ว่าเวลาเราได้เงินมาเนี่ยเนาะ เราก็ต้องมีการวางแผนก่อนนะคะ ไม่ว่าเราอยากจะใช้วันนี้ หรือว่าเราอยากจะออมเอาไว้ใช้วันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ ก็ยังถือว่า ยังมีการวางแผนเตรียมตัวนะคะ คือถ้าเป็นบางคนนี่เวลาเขาได้เงินมา แล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดนะ คือได้ปุ๊บ ใช้ปั๊บ ใช่! หมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ชื่นชมคุณมาก ๆ นะคะ ที่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังจะได้วางแผนเนาะ แต่ทีเนี้ยค่ะ เราก็อยากจะรู้ว่า ณ ตอนนี้ล่ะคะ คุณมีค่าใช้จ่ายแบบประจำเดือนอะไรบ้างอะค่ะ ที่ตอนเนี้ยเรามีอยู่แล้ว แล้วก็ต้องอาจจะเป็นภาระในระยะยาวอะค่ะ?
ค่ะ อา ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ? อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ อะฮะ จริง ๆ แล้วค่ะ ตอนเนี้ยภาระที่เราเผชิญอยู่เนี่ย สำหรับเราเองเนี่ยค่ะ แล้วก็บางทีอะเราก็คิดว่า มันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ เพราะว่าในตอนเนี้ยค่ะ ภาระตายตัวเลยที่จะต้องจ่ายในทุก ๆ เดือนเนี่ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเทอมบุตร ค่าเลี้ยงลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในส่วนเนี้ยค่ะ ตัวเราเองน่ะ อ่า ยังควบคุมไม่ได้เนาะ เพราะว่ามันเป็นรายจ่ายที่แบบว่าสามารถมีมากมีน้อยได้ในแต่ละเดือนค่ะ ตามสถานการณ์อะค่ะ อันเนี้ย ก็คือเป็นรายจ่ายที่จำเป็นมาก ๆ เลยค่ะ ซึ่งในช่วงเนี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอะค่ะ ที่เจออยู่ ค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ เขาพึ่งออก ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ก็เข้าใจเลยนะคะว่า แต่ละคนก็จะมีสิ่งที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน แต่ละเดือนเนี่ยนะคะ ก็จะมีทั้ง fixed cost เนาะ คือแบบรายจ่ายที่เรารู้ว่า อันเนี้ยเราจะต้องจ่ายแน่นอนนะคะ ซึ่งก็ดีไปอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เรารู้ว่าตอนเนี้ยเรามีอะไรที่จะต้องใช้ต้องจ่าย แล้วก็สามารถที่จะระบุไปได้เนาะว่า อ๋อ แต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายรวม ๆ แล้ว ประมาณเท่านี้ ถ้าเราหาเงินได้ก้อนนี้ เราสามารถที่จะบริหารยังไง ตรงเนี้ยก็จะง่าย แต่มันก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เรายังอาจจะมองไม่เห็น อาจจะเป็นสิ่งที่มันฉุกเฉินเข้ามา อย่างเช่น ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมรถ ซึ่งบางครั้งอะ เราไม่ทราบว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะคะ ตรงเนี้ยน่ะค่ะ ก็เลยอยากจะแนะนำเนาะว่า อันที่จริงอะค่ะ เป้าหมายที่เราอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างของคุณเนี่ย ก็คือ ออกจะเป็นในแน่ ในแนวของ เออ เป็นสิ่งของที่มันดูมั่นคง เป็นอสังหาริมทรัพย์ เป็นสังหาริมทรัพย์ อย่างบ้าน อย่างรถ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งก็น่าจะเป็นการลงทุนในระยะยาวเนาะ อันเนี้ย ก็ ก็ดีมาก แต่ว่าเราก็ต้องมาดูค่ะว่า ในส่วนหนี้สินที่เรามีอยู่แล้ว หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่าย อย่างเช่น เออ ค่าใช้จ่ายกับค่าเทอมบุตรนะคะ ค่ากินค่าใช้ประจำวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตใด ๆ มันจะ คัฟเวอร์ หรือมันจะครอบคลุม ในส่วนที่เรามีหนี้สินอยู่แล้วไหม ถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อบ้าน ใช่ไหมคะ ก็น่าจะต้องมาพิจารณาอีกสักนิดหนึ่งว่า ถ้าเราซื้อเนี่ย เราจะซื้อในวงเงินเท่าไร และในวงเงินนั้นเนี่ยนะคะ เราก็อาจจะต้องมี อ่า ค่าดาวน์แล้วผ่อนบ้านแต่ละเดือน แต่ละเดือน เราได้เงินเดือนมาเพิ่มขึ้นก็จริง แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนเงินเดือนนั้นน่ะ มันจะยังคงที่อยู่ไหม เพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะว่า ถ้าเราอยากจะกู้ซื้อบ้าน ก็ควรจะดูใน ใน อ่า จำนวนของเงินที่เราจะผ่อนนะคะ วงเงินว่าเราได้กี่ปี สมมุติว่าเราได้แบบ 30-40 ปีเนี่ยนะคะ มันค่อนข้างยาวเนาะ เพราะฉะนั้น เงินที่เราจะจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะ มันก็จะไม่ค่อยมากสักเท่าไร อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเงินที่กู้มาด้วยนะว่า เรามองบ้านราคาเท่าไร เงี้ยค่ะ เพราะตรงเนี้ย ถ้าสมมติว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำงานที่นี่ หรือมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ เนี่ยค่ะ ถ้าเรายังสามารถที่จะแบบวางแผนการเงินให้มันเนี่ยไปโปะ ไปครอบคลุมกับหนี้สินที่เราจะสร้างเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ย ตรงนี้มันก็โอเคค่ะ
อา อะไรต้องจ่าย ค่ะ อืม อา ค่ะ อะฮะ ใช่ ๆ อา อะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ เท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะ พอที่จะมองออกแล้วนะคะเนี่ยว่า จริง ๆ แล้วค่ะ เงินเพิ่มมาเนี่ย แต่ถ้าเราอยากมี เขาเรียกว่า มีบ้านเพิ่มเนี่ยค่ะ ค่าใช้จ่ายเนี่ย เราจะต้องมั่นใจนะว่า เราสามารถที่จะจ่ายเขาได้ในระยะยาวได้เนี่ยจนครบไหม ใช่ไหมคะ พอเราฟังมาเนี่ยค่ะ ก็พอจะมองออกเลย ใจตอนเนี้ยค่ะ อยากไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากเลย เพราะว่าถ้าวันหนึ่งอะเราเพิ่มรายจ่ายที่เป็นจ่ายค่างวดบ้าน หรือว่าอาจจะเป็นค่าประกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะ เงินที่เราได้มาในส่วนเนี้ยจะยังเหลือเป็นเงินออม เป็นเงินทุนในชีวิตเรา เพื่อที่จะส่งต่อให้บุตร อะไรอย่างเงี้ย ได้อีกไหมเนี่ยค่ะ อันเนี้ยค่ะ เท่าที่ฟังเนี่ยก็ต้องเอามากระทบกันแล้วล่ะค่ะว่า รายรับที่ได้มาเท่าเนี้ยพอที่จะจ่ายในรายจ่ายที่เราอะอยากจะมีชีวิตที่ ดือ ดีขึ้น จ่ายไปจนหมดหรือเปล่าในอนาคต อย่างเงี้ยค่ะ พอฟังคุณพูดขึ้นมาเนี่ยค่ะ รู้สึกว่ามีสติขึ้นมาเยอะเลย เพราะว่าเวลาที่เราจะหาอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่น บ้านเนี่ยค่ะ ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีราคาเยอะเนาะ อาจจะทำให้วันเนี้ยเราคิดว่า เราพร้อม เราอยากมี แต่วันหนึ่งอะค่ะ พอการเงินเราสะดุดอะ มันก็อาจจะทำให้เป็นปัญหากับชีวิตเราก็ได้ในอนาคตอะค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็แนะนำได้ดีมาก ๆ เลยอะค่ะ ค่ะ
เนาะ ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ ได้ ได้ค่ะ ค่ะ อ๋อ ทางนี้ก็ ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะ เพราะว่าแน่นอนอย่างที่เราพูดไปเนาะ ว่าคนเราเนี่ย ทำงานทุกวันก็เพื่อที่จะได้เงินได้ทองมา โละ ยกระดับชีวิตของตัวเองนั่นแหละนะคะ เพียงแต่ว่าบางที ถ้าเราจัดการนะคะ การเงินได้ดีเนี่ย นอกจากจะได้ยกระดับชีวิตในตอนนี้แล้ว ก็ยังสามารถยกระดับชีวิตของเราไปในระยะยาวได้ด้วยนะคะ อย่างเช่น เออ จริง ๆ เนี่ยค่ะ อย่างที่คุณอยากจะ เออ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นที่แบบ เราจะต้องงดไปเลยนะ หรือเก็บออมอย่างเดียว ก็ ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เนาะ เพราะว่ายังถือว่า ควรจะต้องมีรางวัลให้ชีวิตดี ๆ ให้กับเราบ้าง เพื่อที่จะให้รู้สึก แบบชุ่มชื่นหัวใจนะคะ ก็อาจจะ ใช่ ๆ ถูกเลยค่ะ อย่างเช่น เราอาจจะแบบ อ่า เป็นการวางแผนเนาะ ไปทริป ไปเที่ยว อย่างเงี้ยค่ะ คือในงบประมาณที่เราคิดว่า มันจัดสรรได้พอดี ไม่รบกวนเงินออม เงินเก็บ อย่างเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นการไปเที่ยว หรือซื้อกระเป๋านะคะ ซื้อของที่เราอยากได้จริง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการที่จะมี อย่างเช่น โอ้ บ้านขาด เออ เครื่อง เครื่องอะไรคะ? ที่เขาแบบใช้สำหรับเป็นเครื่องดูดฝุ่น เออ เครื่องดูดฝุ่นนะคะ หุ่นยนต์ อะไรอย่างเงี้ย ที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเรานะคะ ตรงเนี้ย รู้สึกสามารถซื้อได้ ทำได้ ถ้าสมมติว่า คุณคิดว่ามันจำเป็น และคุณต้องการด้วยเนี่ยนะคะ ก็ให้รางวัลเล็ก ๆ กับตัวเองได้เหมือนกัน แต่ว่า อย่างที่ อย่างที่เราบอกอะค่ะ ว่าถ้าเราเก็บออมเอาไว้ในตอนนี้นะคะ มันก็อาจจะเป็นการเสริมนะคะ ไลฟ์สไตล์ หรือว่ายกระดับชีวิตของเราได้ในระยะยาวมากขึ้น อย่างเช่น ถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านนะคะ ตัดใจออม แบ่งส่วนที่ออมไว้ตอนนี้ เพื่อที่จะซื้อบ้าน อาจจะเป็นหลังที่เราชอบมากกว่า ราคาสูงได้มากกว่านี้อีก และเราไม่ ไม่รู้สึกว่า เราเดือดร้อนในส่วนของ อ่า ถ้าหากมันมีค่าใช้จ่ายที่เราคาดไม่ถึงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ อา ได้มีกำลังใจไปต่อใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อือฮึ อะไรที่จำเป็น อา ค่ะ ค่ะ อือ อืม ค่ะ อา ได้เลยค่ะ จะเอาคำแนะนำนี้ไปใช้นะคะ จะใช้เงินแบบมีสติเนาะ จะไม่เก็บจนเกินไป ก็ยังไงอะ อยากจะให้รางวัลตัวเองอยู่ก็ให้ได้ ใช่ไหมคะ จะได้ มี มีกำลังใจไปต่อทุน ไปทำงานสร้างงานที่ดีได้ในอนาคตเนาะ แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะ มี มีคำพูดที่ชอบมาก ๆ เลยค่ะ ในอนาคตก็ได้ ซึ่งจริง ๆ อะค่ะ ยังไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดตอนนี้ก็ได้เนาะ อนาคตเราก็ค่อย ๆ เก็บเงิน ออมเงินไป แล้วก็หาความรู้เรื่องบ้านเรื่องอะไรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ เราอาจจะเจอบ้านที่ถูกใจในอนาคตตอนนี้ก็ได้ โอ้โฮ พอฟังคุณพูดมาวันเนี้ยค่ะ รู้สึกว่าการที่มีเงินอยู่ในมือเนี่ย มันก็เป็นการออมที่ดี แล้วอนาคตน่ะค่ะ ถ้าเรามีเงินมากพอแล้ว เราอยากจะซื้ออะไรดี ๆ ให้กับชีวิตเรา อย่างบ้าน อย่างรถเนี่ย ก็สามารถซื้อได้ แต่ก็ต้องเป็นการใช้เงินแบบมีสติเนาะ โอ้โฮ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคำแนะนำดี ๆ มาก ๆ เลยนะคะ
อา ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ง่าย ๆ เลย ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ทางนี้ก็ยินดีมาก ๆ นะคะ แล้วก็เอาใจช่วยนะคะให้แบบคุณสามารถจัดสรรเงินได้ดีนะคะ แล้วก็ถ้าอยากยกระดับชีวิตเนี่ยน่ะค่ะ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ อย่างเงี้ยนะคะ ทางเราก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ หากว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม แวะเวียนเข้ามาได้เลยนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะ เราก็จะรับฟัง แล้วก็จะไม่ตัดสินค่ะ แล้ววันนี้ก็ต้องแบบ สวัสดีก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ